Ai, sabe o que eu pensei também? Você acha que vai serviria? Eu pensei em colocar porque no no WhatsApp você tem lá não é status, né, você põe lá embaixo do seu nome, você diz como é que você tá: "Ah, estou em aula, estou usando o WhatsApp", não tem essas frases assim?
Tem, de você botar disponibilidade, né. "Disponível, ocupado", igual tem nos chats, no nos outros chats de de de no no no Gmail, essas coisas, né. Você consegue botar o status. É verdade, é uma boa opção também, porque daí você você controlando isso, ela ela sabe. Você pede pra ela verificar o seu status, e aí, claro, pra não exigir muito dela também, pela questão desse horá da da da da idade dela, né. E aí só pede pra ela verificar o seu status, e aí mas aí você tem pre ficar de olho, pra não deixar offline ou, que seja, e o momento, e ela tá lá querendo falar com você, e vo
É. É, agora falando com você Sim. Sim. Pois é, pois é. Aí eu tenho que me policiar, né, pra colocar direitinho o status quando eu tô trabalhando e quando eu não tô trabalhando, né. Mas olha, foi uma ótima, foi um ótimo insight que você me deu, muito bom.
Exatamente. Eu acho que isso pode funcionar. Ai, que bom. E tem alguma outra coisa também, uma alguma outra notificação que te que você tem te incomodado? Tem te deix
Não, acho que são só essas mesmo. Principalmente, eh, essa de WhatsApp que, às vezes eu recebo de cliente, e muitas vezes da minha mãe. <laughs> Agora as outras por exemplo, o Discord, eu só eu só coloco de trabalho, o Slack eu só co só coloco de trabalho. Então esses eu não tenho problema não, meu problema só até email não não tenho problema não. Agora o WhatsApp é o meu minha pedra no sapato. É. Mas olha, você me diu me deu dicas valiosíssimas, eu vou começar a colocar em prática. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, eh, trabalhar melhor, e vou conseguir também, sem magoar a minha mãe, né. Isso que importa.
<laughs> Aham. O enlouquecedor. <laughs> Claro, com certeza. Espero que dê tudo certo, viu. Eh, entenda também, como você disse, é mãe, então você entende sua mãe, mas assim, tenha um pouquinho de paciência com ela porque acho que a saudade deve tá grande, e espero que funcione as dicas que eu te dei.
É.